قولي لي بقى أنتِ يعني فيه موقف معين كده مش هتنسيه في حياتِك كُلّها، علِّمِك التضحية أو معنى التضحية أو المعاني ال ال الجميلة اللي ورا التضحية عمومًا؟
آه، حقيقي. يعني أنا عِشت تجربة يمكن تكون لأول مرة في حياتي كنت باجرَّب يعني إيه تضحية، يعني آآ يعني أنا أنا أصغر أخواتي، الأصغر ب آآ البنت الصغيرة فيهم، وكُلّهم ولاد وأنا البنت الوحيدة وأصغر واحدة يعني، فلكَ تتخيل بقى أنا كنت متدلعة ومُرفهة و ومدللة في وسطيهم قد إيه آه. بس، فلمّا اتجوزت بقى، عارف اللي هو اللي أخلتُه بَط بَط طِلِع عليك وِز وِز، <chuckles> ف <chuckles> يعني حاجة زي كده، فلمَا اتجوزت آمم
واخدة الدلع كُلّه يعني. <laughs>
كان في فترة كده بعد تقريبًا 5 سنين من الجواز وكان معايا ولد وبنت واتحطيت في موقف آآ أنا كنت بين اختيارين، آآ يا إمّا أكمِّل الحياة علشان عندي ولاد آآ أو آآ أنهي الحياة عشان أحافظ على كرامتي و وعِزة نفْسي والكلام ال ال اللي إحنا بنعيشه دوّة أو
أوكي.
أنا ساعِتها حسيّت إن المجتمع ممكن يكون ضاحِك علينا بيه، تمام.
أوكي.
ف فساعتها آآ آآ آآ هاقول لك بالتفصيل يعني الموقف اللي حصَل؛ أنا أنا فوجئت إن أنا أ عرِفت إن أنا جوزي ناوي يتجوز عليَّ و وبالفعل حقيقي ا اتجوز عليَّ، وأنا كنت ما بين يا إمّا خلاص أط أنفصِل علشان زي ما بيقولوا كده كرامتِك و وهو أصلًا المفروض إزاي يعمل حاجة زي كده وده حاجة مهينة ليكِ وده، وده، وده وكل الكلام اللي أنا سمعته وأكتر بكتير من كده.
أوكي.
بس في ساعتها آآ يعني أنا حسيت إن أنا محتاجة أفكر بعقل شوية، يعني
إمم.
خصوصًا إن في الفترة دي كان فيه صديقة مُقرَّبة جدًا لبنتي في الح في المَدرسة. آآ يعني أو في كانت لسه بنتي في يعني ف في حضانة داخلة لسه ال هتخش المَدرسة، بس كانت صاحبتها دي اللي معاها في الحضانة كانت آآ باباها ومامتها انفصلوا، وكانت البنت يوم مامتها تاخدها أو يوم باباها ياخدها، و وطبعًا أطفال مع بعض فبيشوفوا ده، فجات قالت لي: "يا ماما، أنا مش نفْسي أبدًا إن أنتِ تكوني في مكان وبابا في مكان، يعني أنا نفْسي تكونوا دايمًا مع بعض.".
أوكي.
فلمّا اتحطيت في الموقف ده وافتكرت كلامها، أخوها كان أصغر منها

مستمتع بالتضحية، رغم الصعوبة أو المشقّة بتاعتها.
آه. رغم الصعوبة والمشقَّة، لأن التضحية بتبقى عاملة زي تحدّي، أنا باعمل ده علشانك، فأنا هاشيل وهاجتهد وهاعمل وبابقى ب سعيدة جدًا بكُلّ تضحية أنا باعملها لأن هي بتعُمّ على شخص آآ، هو بالنسبة لي الكيان كُلّه. ف ف لأ، هابقى مستمتعة بيها وأنا باعملها و وفخورة بنفسي إن أنا قدرت إن أنا أعملها.
طَب خليني أسألِك العكس، بتشوفي الناس اللي ما بتقدرش تضحّي، أنانية؟
آآ، هو كُلّ واحد لينا قدراته بصراحة، يعني ممكن قدراتها ما تقدرش، فما أظلمش وأقول إن هي أنانيّة، لأن كُلّ واحد فينا مختلف عن التاني.
امم.
مش كُلّ الناس تقدر يعني على عن تجربتي مش كُلّ الناس تقدر تستحملها، مش كُلّ الناس تقدر تعيشها، آآ، فإحنا مختلفين.